آآ، بصراحة معظم الوقت باحاول إن أنا أأكلهم أكْل مصري، آآ يعني باحب أوي إن الناس تجرّب حاجة ما جربوهاش قبل كده ولا غالبًا عمرهم هيجربوها في حتّة تانية، فأنا باحب جدًا اعزم الناس على أكْل مصري. عزمت ناس كتيرة على كُشري على مسقّّعة على حاجات كده الحِرشة بتاعتنا يعني، آآ مَرّة برضو عزمتهم على فول وطعمية وكانوا مستغربين جدًا من اختياراتنا في الفطار الحقيقة يعني، الناس بتصحى تفطر حاجات بسيطة خفيفة آآ، إحنا بقى فلافل، فول، بطاطس مقلية، البطاطس المقلية دي بالنسبة لهم يعني حاجة بياكلوها جنب الغدا ف أو العشا، فمش مش حاجة خالص آه، آآ فتفاجؤوا بصراحة و بس يعني القعدة كانت لذيذة واتبسطوا بالفول يعني ما كنتش متخيلة، آآ، هيحبوه كده.
أكيد. أوكي. <laughs> أكيد. مش الفطار. <laughs> كويس، كويس أوي، طَب أنتِ
استخدموه استخدام كمان غريب جدًا، يعني كان بالنسبة لي dip، استخدموه كdip، لأن هُم dip يعني ك م كان في Tortilla chips جنبنا وكانوا بياكلوا الفول بيها، فأنا ل <laughs> آه، فأنا بالنسبة لي اللي هو <laughs> لو المصريين شافوكوا بتعملوا كده يعني هتبقى كارثة.
إمم، زي إيه قولي لي؟ كإيه؟ آه، أوكي. إمم. بال آه، أوكي. <laughs> ا بالضبط. <laughs> طيب قُولي لي لو حد مثلًا آمم، آآ، بيتعلم الطبخ أو بلاش، أنتِ قُولي لي في أول ال وأنتِ بتتعلمي الطبخ يعني اتعلمتِ الموضوع إزاي، كنتِ حابة الموضوع والّا كنتِ مضطرة ولازم بقى عشان البيت وكده آآ، والّا أنتِ كنتِ حابة الموضوع، يعني الموضوع جه معاكِ إزاي؟
آه.